أنا حاولت قبل كده ابحث إن أنا أعمل مثلًا اللي هي الجُلاشات والحاجات من ديَّة، بس الصراحة ما ما اتوفَّقتِش فيها برضه للأسف.
إمم. إيه اللي حصل طيب؟
آآ لأ، لقيت الموضوع صعب عليَّ شوية، فسمعت كام فيديو، آآ حاولت إن أنا مثلًا أحاول أجمَّع حاجة أو أو أعمل حاجة أو كده، و لأ، لقيت الموضوع مش مش جاي معايا الصراحة، لإن مثلًا لمّا بنيجي ال ال ال ال الجُلاش وكده لمّا بييجي يتفرد وي ويتحط عليه السَمنَة ديَّة، ويتحط فوقه المكوِّنات ويتلف والكلام ده ال اللي هي الحلويات يعني، فالصراحة لقيت الموضوع صعب، بالنسبة لي أنا لقيت الموضوع صعب شوية، فما دخلتش فيه، فأنا قُلت خلّيني في الحوادق أحسن.
إمم. إمم. إمم، أيوه. أيوه، أيوه. طَب يعني صعب صعب جرَّبت، والَّا صعب عشان خاطر شُفت الفيديو من غير ما تجرَّب؟
لأ أنا شُفت الفيديو وما جرَّبتش الصراحة، ما جرَّبتش، لإن أنا لقيت إن الموضوع هيبقى فيه بقى آآ، سَمنَة والكلام دوَّة والدنيا تتعك وكده، فقُلت لأ ما <chuckles> ما رضيتش أكمِّل الصراحة يعني، اتقفلت، قُلت لأ اشتريها جاهزة وفُل، يعني أنا اللي يخلّيني أعمل كده، لا ده أنا أروح أريح دماغي وأشتري وخلاص. <chuckles>
آه بقى ملخبطة وبتاع. أكيد، آه طبعًا، آه، تجيب جاهز بقى أسهل لك، <chuckles> بس يعني، التجربة خير دليل، ممكن تبقى تجرَّب وتجرَّب في حاجة بسيطة خالص يعني، مش لازم تعمل بقى أشكال وحركات شَبَه اللي بيعملوها في الفيديوهات.
آه ممكن، ممكن، أنا ممكن وقت م ممكن مثلًا في وقت من الأوقات، ممكن أجرَّب مثلًا حاجة زي دي بالفعل يعني، لإن أنا أنا أنا أنا ب بطبعي باحب إن أنا عندي إيه، عندي استطلاع م عندي تح م متحمس إن أنا مثلًا أ أعمل حاجات جديدة.
إيه رأيك؟ إمم.

لأ ما خُفت، اتعقّدت من بعدها الصراحة، من بعد الموضوع بتاع ال الح البيت اللي كان هيولع ده، <laughs> ما عُدتش باعمل مكرونة، لأ ما حصلِتش.
برضو! <giggles> طَب هي يعني لو سهلة، ما جربتش ت تعملها والّا هي صعبة الطريقة؟
أنا بحثت على النت وجبت، آآ، طريقتها يعني، لقيت إن هي بتتكون عبارة عن مكرونة وSauce وطريقة طريقة الSauce Sauce أبيض كده بيتعمل، بس الصراحة أنا ما عرفتش أعمله يعني، هو بيبقى حاجة كده زي زي حاجة كده زي زي يعني سائل كده بس متماسك شوية
إمم. Sauce إيه؟ آه. إمم، إمم.
وبيتحط بقى، بنحط المكرونة وبنحط اللحمة المفرومة وبنحط فوقها ال الSauce دوّة بنحشيها Sauce، بعد كده بنروح جايين حاطينها في الفرن، تطلع المكرونة.
أها، جميل. طَب ما أنت عارف الخطوات أهو، يبقى ممكن تجرب تعملها، يعني بسيطة.
أنا ما ما أنا ب أنا بحثت على النت وشُفت الخطوات بتاعتها وكده، بس يعني ماح آه، آه بس <chuckles> لا، للأسف للأسف أنا تقريبًا كده أنا فاشل في التطبيق العملي في الأكلات، بس أنا باحب الأكل أوي عمومًا يعني.
إمم. اتعلمت نظري فاضل تطبّق عملي بقى. <laughs> طَب طَب يعني اللي يحب الأكل يعمله، <chuckles> طَب ماشي عمومًا، آآ، ممكن تخلّي مامتك مثلًا تعلمك أو حاجة بقى، مثلًا تُقف تتفرج معاها وهي بتطبخ أو كده، يعني ده ممكن برضه يس يشجعك شوية. بجد؟ <laughs>
حاولت، حاولت، حاولت، حتى أنا ساعات آه، حتى أنا ساعات مثلًا، باكون و معظم البيت باكون برّا مثلًا، باكون واخد سكن، فباضطر إن أنا، أضطر إني أعمل أكل لوحدي، حتى ليَّ ناس صحابي معايا في السكن، أحاول إنهم ياكلوا أكل من إيدي و
إمم، إمم. آه. طَب بتعمل إيه وأنت ق قاعد لوحدك طيب، إيه الأكل اللي أنت بتعمله؟

لأ، هو أعتقد مش صعبة ولا حاجة، هو عجينة وبتتشكِّل. يعني هي الفكرة بس إن هو الواحد لو هو مثلًا عمل عجينة وكده وشكِّلها خلاص، وبعدين دلوقتي حاليًا بقت في أصلًا ممكن تروح ت أي طابونة مثلًا قريّبة منّك وكده وت وتدّي له أصلًا ال المقادير وهو بيعملها لك من غير ما أنت تعملها في البي بس في ناس بقى بتحب إن هي تعملها في البيت. يعني في ناس بتحب تعمل ال الكَحك والبسكوت ده في البيت. بيقولوا لك لأ، أنا ما
آه. إمم. آه، آه. فهمتك. إمم. طب أنت ما جرّبتش والّا جرّبت، أنت بما إنّك بتقول سهلة يعني؟
أنا وأنا صغير آآ كنت باعملها يعني في مع والدتي كده وأنا صغير في البيت، كُنّا بنعمل كَحك وبسكوت على إيدينا، بس لمّا كبرت، لأ ما جرّبتش الصراحة، بس أنا عندي خلفية عن الموضوع يعني عن آآ العمايل الكَحك والبسكوت وكده، بس يعني هو ت هو عبارة عن دقيق يعني تقريبًا دقيق وكده و وتحُطِّ بقى مل أ أ آه. اللي هي آه، آه. اللي هي الم مَيّة الريحة والموز وال ونكهة الموز ونكهة الخوخ والحاجات اللي هي بتحَط على ال على الكَحك ديّة عشان خاطر يتعمل له
إمم. <laughs> آه. آه، آه. مكوِّناته بسيطة يعني قصدك، فتقدر تضبّطها. آه. بت بتدي له طعم يعني والّا إيه؟ آه.
طعم آه آه. بتدّي له نكهة، بيبقى له طعم.
أوكي فهمت. بُصّ إمم.
بس طبعًا دلوقتي بقى بقت بتتعمل يعني في الطابونة وكده، الناس بقت بتكبَّر دماغها حاليًا.
آه. كل حاجة تكون أسهل يعني من غير ما الناس تتعب.

أ هاقول لِك ليه، لأن أنا كان عندي عُقْدة من إن أنا من ساعة الكُشري وكده، البيت كان هيولع فأنا بعدها نِدمْت إن أنا أعمل آآ، حاجات شَبَه كده يعني لوحدي، ممكن أعمل حاجات بسيطة أوي، زي مثلًا المكرونات زي ما قُلت لِك آآ في الأول آه، إنَّما الحاجات اللي هي المع المعقدة زي البشاميل والكُشري الحاجات اللي هي يبقى فيها أكتر من حاجة دي، لأ، أنا حرَّمت، أنا حرَّمت.
إمم. إمم. آه، بطاطس مثلًا مقلية بتعمل أنت قُلت، آه. إمم، إمم فهمتك، طيب في أكل تاني بقى حلو أنت بتحبّه، مثلًا بتحب المحاشي، الطبيخ، يعني الحاجات دي بتحبّها والَّا بالنسبة لك عادية؟
آه، آه، أنا باحب آكُل الحمام المحشي. آآ، أو ال أو ال آآ، والمحاشي بقى بأنواعها بقى، المحشي الكرنب، محشي البِتنجان، محشي ورق عنب.
إمم. <laughs>
الحاجة آآ، آه.
طَب وبتعرف تعمل حاجة منّهم؟
لأ الصراحة، لأ، يعني هو موضوع إن الواحد يحشي أصلًا دي صعبة الصراحة، أنا مش عارف ت ال يعني الناس بيعملوها إزاي الصراحة، بس هي ال صعبة شوية.
<laughs> طَب بس الناس بيقولوا إنُّه سهل يعني.
لأ أنا عن نفسي ما ما <laughs> جربت قبل كده بس فشَلت يعني إن أنا أعرف ألِفّ صابع محشي وكده، فشلت الصراحة يعني.
<laughs>
بس أنا والله نِفسي كان فعلًا أطْلع طبّاخ وكده، بس يعني الظروف وكده يعني، فما
طَب مثلًا إمم، إمم.
ما كمّلتش.
عادي، يعني ممكن تاخدها كهواية للطبخ، وتتعلّم بقى واطبخ في البيت، يعني تعمل وصفات تانية وتجرّب.
ما هو بسبب بسبب الظروف اللي أنا فيها، الوضع اللي أنا فيه، باضطّر إن أنا أتعلّم لأن أنا مُعظم الوقت ما باكونش في البيت، باكون واخد سَكَن فباضطر إن أنا أقعد أشوف حاجات كده على النت، وأطبَّق مع نَفسي، بس ما بت ما بالجأش للحاجات المُعقَّدة ال ب زي ما قُلت في الأول كده.
إمم، إمم، إمم. ال اللي هي محتاجة حاجات ناس خبرا كده وستّات تُقال في الطبخ يعني، حاجات على قد بس أنت يعني مع الوقت هتتعلّم إنك تطبخ صح ويعني وتضبّط الدنيا، لأنه خصوصًا أنت كان نِفسك تطْلع طبّاخ، فأتوقّع إنه يعني دي حاجة أصلًا جوّاك، يعني مهارة جوّاك، فأنت عايز بس تنمّيها وتشتغل عليها هتش هتعمل أكل جميل.
آه، مضبوط. ما هو أنا باحاول أنمّيها.